5 คน ไม่มีใคร เอ๊ะ! สักคนเลยเหรอครับ 5 คน? <chuckles>
ใช่ <chuckles> ตอน ตอนแรกก็ยังแหละ เพราะว่าเวลาแบบ เวลามันยังใกล้เคียงอยู่ไง แต่คือการที่แบบว่าเราเดินสูงขึ้นเรื่อยจนแบบว่า จนเห็นหน้าผา ทุกคนก็มั่นใจ 100% ว่าผิดทางชัวร์ <chuckles>
อือฮึ เอ่อ แต่ เหรอครับ? แล้วหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ย คือเราทำยังไงต่ออะครับ? เราก็เดินลงไหม เดินลงที่เดิมไหม?
เออ ๆ อา แล้ว เราไม่เดินย้อนกลับ เราเดินไปอีกทางหนึ่ง เพราะจากที่บอกผมว่า
มันมี มันมีทางไปต่อเหรอครับ?
ใช่ มันเป็นเหมือนทางวน แต่ว่า เอาง่าย ๆ เหมือนคนไทยที่แบบว่า เรียก เรียกว่าเราไปจุดหมาย เราจะมีทางง่ายกับทางยาก แต่ผมเลือก ดันเลือกทางยากขึ้นมา <chuckles>
อา ครับ <chuckles>
ถ้าผมเลี้ยวซ้ายตั้งแต่ทีแรกมันเป็นทางง่าย 20 นาทีถึงแน่นอน <chuckles> ประมาณนั้นเลยครับผม
อ๋อ อ๋อ อันนี้มันก็จะลง เหมือนเป็นทางลงก็วนไปหาดเหมือนเดิมแหละใช่ไหม?
ช ใช่ ใช่ครับผม ไปเดิน ป ผมจะเดินลงไปเรื่อยไปเจออีกฝั่งหนึ่ง แต่ก็โอเคนะ เพราะว่าถึงลงไปมันจะเริ่ม แบบแสงมันเริ่มหมดแล้วอะ แต่เราก็ยังเห็นแมวน้ำแบบใกล้ชิดอยู่ ใช่ เขาขึ้นมานอนพักกันแล้ว ประมาณเนี้ยครับผม ก็ยังโอเค แมวน้ำมันก็น่ารักดี <chuckles>
อา แต่ก็ยัง ยังเห็นอยู่ อา ใช่ โอเคเลยครับ โอ้โฮ ก็ถือว่า เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างโอเคเลยใช่ไหม? สำหรับเรื่องของพระอาทิตย์ตรงนั้น เออ
ช ใช่ ๆ ใช่ครับผม อา แต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่จบเพียงแค่นั้น <chuckles> เพราะว่าด้วยความที่ผมบอกว่า อ่า มัน มันมืดแล้ว ใช่ไหมครับ แล้วตรงนิวซีแลนด์มันเป็นติ่งที่แบบว่า น่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าอยู่ขั้วโลกใต้สุด ๆ ของ ของผืนดินที่มนุษย์ตรง จะลงไปถึงแล้วอะ แล้วพอพระอาทิตย์ตก
ยังไงครับ? ครับ อา คือ ก็คือเตรียมลงไปแล้วใช่ไหม? เราอยู่จุดนั้นแล้ว
ใช่ มันหนาวมาก ๆ พอ พอหมดแสงพระอาทิตย์อะครับผม จนทำให้แบบว่าพวกผมเนี่ย เอ่อ
อือฮึ
แทบจะไม่มีแรง แทบจะไม่มีแรงเลยกว่า แล้วก็เพราะด้วยที่แบบอากาศที่มันหนาว แล้วมันอยู่ชายทะเลอะ ลมมันตีเข้ามา ลมมันตีเข้ามาเรื่อย ๆ เนี่ย มันหนาวมาก ๆ ใช่ ๆ ใช่ครับ
อ๋อ ตอนนั้นก็คือยังอยู่ที่หาดอยู่ใช่ไหม แล้วกำลังจะเดินกลับกันหรือยังครับอันนั้น?
ก็อยาก อยากจะกลับ แต่ทีเนี้ยแบบว่า เอ่อ ถ้าเกิดเดินน่ะก็เหมือนกับว่า จะพยายามแบบเกี่ยงกันว่าใครขับรถได้ ใครจะเป็นคนแบบว่าเดินกลับไปที่รถ แล้วก็ขับรถกลับมารับพวกเรา <chuckles>
<chuckles> ก็มัน มัน ไอ้หาด หาดตรงนั้นนี่คือ รถ รถสามารถเข้ามาได้ด้วยเหรอครับ จากตรงนั้น?
ก็ไม่มีใครแบบว่าแบบอยาก อยากเดินน่ะ เพราะมันหนาวจริง ๆ ได้ครับ ได้ ๆ อันนี้เป็นอีกทางแล้วครับผม เป็นแบบโซนอีกทางหนึ่งของงับอีกฝั่งหนึ่งเลยอะ <chuckles>
อ๋อ อ๋อ แต่ก็คือเอารถมาได้อะเนาะ อา
ใช่ ๆ ๆ ทีนี้บังเอิญมาก บังเอิญอีกแล้วด้วยความบังเอิญ เราเจอคนท้องถิ่น 1- 1 คน ที่เขาเพิ่งจะ อ่า ออกกำลัง ก ออกกำลังกายเสร็จครับ
ครับ

อ้า ผมรู้สึกว่า ไม่ใช่แล้วแน่ ๆ <chuckles> ทำไมมันเดินนานขนาดนี้ เราคงเดินมาผิดทาง
<chuckles> แล้วเรา แล้วเราไม่ เอ๊ะ แล้วเราไม่ เอ๊ะ เหรอครับว่า เอ๊ย เขาบอกให้เราไปชายหาด แต่ว่าเราเดินขึ้นเรื่อย ๆ นะ
ใช่ มีความ เอ๊ะ อยู่ครับผม แต่ว่าด้วยความ เอ๊ะ ก็คิดว่าแบบ อ่า เดินขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวก็คงลง เดินขึ้นมาหน่อยหนึ่ง เดี๋ยวก็คงลง แต่ มันไม่ลงสักทีครับผม มันมีแต่ ส ไต่ขึ้น
อือ อ๋อ คือ ร <chuckles> เราคาดหวังเนาะว่า เราขึ้นมา แล้วจะมีเนินลงไป ใช่ไหม? <chuckles>
อืม ใช่ ๆ อารมณ์นั้นเลย แต่พอเดินไป เดินไป มันก็ไม่ลงสักที จนกระทั่ง มันไปถึงจุดสูงสุดเลย
อา โอ๊ย แต่ว่าไอ้ตลอดทางเดินเนี่ย เราก็ยังเจอตัวของ โลคัล อยู่ตรงนั้นอยู่ ใช่ไหมครับ?
พอถึงสูงสุด เราเจอคนวิ่ง <chuckles> แต่พอจะเจอกับ
อา ก็คือ ยัง ยังเจอคนที่เขาวิ่งออกกำลังกาย อยู่ตรงนั้นตลอดเนาะ อา
ใช่ ด้วย ด้วยการที่เราเห็นคน โลคัล อยู่เนี่ย เราก็ใจหนึ่งก็คิดว่า เราจะยังมาไม่ผิด เพราะยังมีคนสัญจรอยู่ ถูกต้องไหมครับผม?
ครับ ๆ
แต่พอไปถึงจุดที่มันคิดว่า มันสูงสุดแล้วอะ ของ ของตัวเนินเนี้ย พอมองไปที่ทะเลอะ กลับ
อือฮึ
ผมเนี่ยยืนอยู่บนภูเขา เอ๊ย ยืนอยู่บนหน้าผา หน้าผาแบบแทบจะ 90 องศาเลยอะ อา <chuckles>
อา ครับ โอ้ ก็คือ
แล้วมันไม่มีทางลงแล้ว แต่ผมมองไปเห็นข้างล่างนะ
คือ ร่วง ร่วง ร่วงได้เลย ใช่ไหมอย่างงั้น? หรือเขามีที่
ตก ตกได้เลยครับ แต่เขา เขามีที่กั้นอยู่แล้ว ไม่ให้คนเดินเข้าไปง่าย ๆ <chuckles>
อา โอเค โอเค ถือว่า โอเคอยู่ มีที่กั้นให้เนาะ
คือ แล้วหันกลับ แล้วมองลงไปข้างล่างนะ ก็เห็นแต่ เห็นแมวน้ำอยู่เลย แต่ว่าตัวมันจิ๋วมาก เพราะ มัน มันสูงจัดอะครับผม
พักเหรอ โอ้ ก็มอง มองไม่ชัดใช่ไหม? มันก็ออกมาเป็นตัวเล็กอย่างงั้น โอ้ แล้วตอนนั้นกี่โมงอะครับเนี่ย?
ใช่ ๆ ที แต่ทีนี้ ช่วงนั้นเย็นแล้วครับผม ผมไปจอดเริ่มเดินตอนประมาณ 3 ผมอยู่ ณ จุดตรงนั้นน่ะ น่าจะประมาณเกือบ ๆ อ่า 4 โมงเย็น เวลาท้องถิ่น
โอ๊ย โอ้ อย่างงั้นก็ กลับ กลับไปทางเดิมไม่ทันแล้วสิครับใช่ไหม?

ใช่ ๆ ครับผม อย่างที่บอกว่าวิวพระอาทิตย์ตกที่ผมเห็นเนี่ย ผม
อือ
คิดให้เลยเป็นที่ 1 ในแบบ ในความทรงจำที่แบบสวยที่สุดในชีวิตที่ผมเคยเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วอะ อ๋อ แล้ว แล้วมันจะมี ยังมีอีกโมเมนต์หนึ่ง ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกความบังเอิญได้ไหม เพราะว่า อ่า คืนแรกที่ผมไปเที่ยวอะ ผมไปเช่ารถบ้านออกมา ใช่ไหม ผมยังไม่มีประสบการณ์ ยังไม่ได้จอง ใช่ครับผม
ครับ อา ก็คือสวยที่สุด อา ยังไงครับ? เอ๊ย อุ๊ย! เป็น เป็นรถบ้านเลยเหรอ? ก็คือ เป็น เป็นแบบ Camper Van เป็น RV หรือว่าเป็นแบบไหนครับ?
ใช่ ๆ ๆ แบบนั้นเลยครับ นอน ทำอาหาร ห้องน้ำ ทำอะไรในรถเลย แล้วผมคืนแรกที่ขับรถออกมาเนี่ย มัน มันมืดแล้ว แล้วผมก็ยังไม่ได้จอง campsite ผมก็เลยเปิดแมปดู แล้วก็หา campsite ฟรีที่แบบว่าเข้าไปจอดเนี่ย ตอนเข้า เดินเข้าไปเนี่ย มันก็จะเป็น เอ๊ย ตอนขับรถเข้าไปอะ
อา ครับ อือฮึ อ๋อ ก็คือ ขับรถ ขับรถไปจอดได้เลยเหรอครับ? ไอ้พวก campsite ฟรีตรงเนี้ย
ใช่ครับ ใช่ครับผม ขับรถเข้ามาจะเป็นถนนหินเกล็ด แล้วก็เข้าไปนอน เพราะมัน ตอนนั้นไม่ได้สำรวจอะไรเลย เพราะว่า มัน มันมืดแล้ว พอนอนเสร็จปุ๊บเนี่ย ผมตื่นขึ้นมาด้วยเสียงของสัตว์ชนิดหนึ่ง อา <laughs> มันมีแกะมาร้องข้าง ๆ รถผมอะ
อา ก็คือ <laughs>
แล้วผมเปิดประตูรถออกมา กลับกลายว่าผมมาจอดนอน campsite ฟรี ที่มันติดกับฟาร์ม ที่เขาเลี้ยงแกะอะครับผม อา แล้วมันเป็นวิวที่สวยมาก
อ๋อ แล้ว เขา เขาปล่อยแกะมากินหญ้าพอดีไหม ใช่ไหม?
ใช่ ๆ แล้วแสง ส
อ้อ ๆ ๆ ๆ
แบบทีเนี้ย มันจะเป็นแสงส้ม ๆ สาดส่องมาแบบว่า แล้วเห็นวิวแกะเป็นฝูงมันกำลัง มา มากินหญ้ากันอยู่ เงี้ย มันเป็นจุดจอดนอนที่แบบ โอ้ สวยนะ ทั้ง ๆ ที่แบบเมื่อคืน ตอนที่เข้ามาเราไม่เห็นอะไรเลย เงี้ยครับผม อา เข้ามาโดยไม่ได้คาดหวัง แต่แบบว่าพอตื่นเช้ามามันกลับกลายเป็นความประทับใจที่แบบ เออ ที่พักของเรานะ มันสวยขนาดนี้ ใน ในคืนแรก ใช่ครับผม ใช่ ๆ
<chuckles> อา โอ้โฮ ก็ ก็น่ารักเลย ใช่ไหม? คือมาเจอ น้อง โอ้โฮ แล้ว แล้วได้ออกมาแบบ มากิน มากินอะไรกันข้างนอกไหมครับ? แบบว่ารถแคมป์ อย่างเงี้ย
ถูกต้อง ๆ มันจะมีโต๊ะเหมือนโต๊ะปิกนิกเนี่ย เราก็ออก ออก ค อ่า ทำแซนด์วิชออกมานั่งทานกัน แล้วก็ มี มีแกะให้ชมข้าง ๆ <chuckles>
อา ๆ <chuckles> ด ดี ดีน้องไม่ ดีน้อง น้องไม่มากินด้วยใช่ไหม? เฮ้ย ไม่ได้แบบว่าวางไอ้เนี่ย
ประทับใจจริง ๆ ครับในคืนนั้น มัน มันมีรั้วกั้นอยู่ครับ น้องก็เลย ออกมา ออกมาไม่ได้ <chuckles>
อ๋อ อ๋อ ก็ ผมก็นึกว่า เขาปล่อยมาเป็นฟรี แต่ก็คือจริง ๆ ก็คือเป็นฟาร์มใช่ไหม? แต่เขาปิดมีรั้ว อ๋อ ผมก็นึกว่าเขาปล่อยออกมาฟรี แล้วก็มาแบบใกล้ ๆ รถเราเลย อย่างงี้
อ๋อ ใช่ครับ ใช่ ๆ ๆ ถูกต้องครับผม

โอ้โฮ อันนี้ผม ผมไม่แน่ใจถึงสายพันธุ์ <laughs>
โอ้โฮ ไม่เป็นไรครับ โอเค
เพราะว่าคนไทยไม่ว่า ดูแมวน้ำ คนไทยก็น่าจะเรียกว่าอุ๋ง ๆ กันหมดนะ <laughs>
<laughs> โอ้โฮ น่ารักเลย <laughs>
อา คือตั้งใจมาก ผมวาง แพลน ไว้ตั้งแต่อยู่ไทยเลยนะว่า ถ้าเกิดว่าไปอะ เราจะต้องไปเมืองนี้ แล้วเราจะต้องไปดูแมวน้ำให้ได้ อา และที่พอถึงแบบว่าวันที่ได้ไปจริง ๆ อะ ผมก็เลยไปเลยครับ ไปเตรียมตัวตั้งแต่แบบ ถ้าไปอยากใช้เวลากับมัน ม มาก ๆ เลย กินข้าวมื้อกลางวันเสร็จ จ ผมก็ขับรถไปตรงที่แบบว่า อ่า จุดจอดรถตรงที่จะไปดูแมวน้ำอะครับผม ณ จุดตรงนั้นน่ะ มันก็จะมี เอ่อ เรียกว่าอะไร กึ่ง ๆ พิพิธภัณฑ์ที่แบบให้ความรู้เกี่ยวกับแมวน้ำของที่ตรงนั้นน่ะ เออ ผมก็เดินบิลต์ตัวเองเลยว่า โอ้ แมวน้ำมันเป็น อย่างงี้ หากินอย่างนู้น อย่างงี้นะ จะแบบว่า
ครับ อา ครับ อือฮึ อ๋อ แล้วเขาก็จะมีข้อมูลมาอะไรมา ใช่ไหม อา
ถูกต้อง ๆ ใช่ครับผม แบบว่า เอ่อ ระยะที่ดูเนี่ยไม่ควรเกิน 5 เมตร หรือประมาณนี้นะ เพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนพื้นถิ่นของเขา ใช่ครับผม
อา ก็คือมี มีกฎให้ด้วย ก็คือถ้าเกิดว่าจะไปดูเนี่ย เอาจริง ๆ ก็ควรที่จะต้องผ่านไอ้ตรงนี้ก่อนถูกไหมครับ?
ครับ ใช่ ๆ ถูกต้อง ถูกต้องเลยครับผม อะฮะ <smacks lips> แล้วทีเนี้ยพอดูเสร็จปุ๊บ มันก็บิลต์ตัวเองมากแล้ว ตอนนั้นแบบบ่าย บ่ายเริ่มบ่ายแบบว่าเยอะ ๆ น่าจะช่วง 14:00-15:00 เนี่ย เขาก็เลยมันมีป้ายอะ อ่า ชี้ไปว่าหลังจากออกตรง ตรงจุดที่เป็นให้ความรู้เนี่ยนะ เดินไปประมาณ 20-30 20-30 นาทีเนี่ย เราก็จะถึงชายหาดที่ อ่า มีแมวน้ำอยู่แล้ว
อา ครับ อือ โอ้! ก็ ก็ไกลพอสมควรเนาะ ถ้าเกิดว่าใช้คำว่า ยี่สิบถึงสามสิบ นาที อา
ใช่ ๆ ถูกต้องครับ ถูกต้องครับผม ด้วยการเดินเท้าเพราะว่า 1 เลย เขาไม่อยากให้ อ่า เสียงเครื่องยนต์ และกลิ่นของเครื่องยนต์รบ รบกวนพื้นที่ของเขา ใช่ครับ ทีเนี้ยมันมีทางแยก 2 ทาง คือด้วย ด้วยความที่แบบว่า ผมเห็นเนี่ยว่าแบบชายหาดอยู่ไกล ๆ ตรงนั้นแล้วอะ ผมก็เลยเลือกออกไปทางขวาเลย แล้วเห็นแบบว่าคนท้องถิ่นเขาเดินไปทางนั้นกันด้วย ผมว่าใช่แน่ ๆ เดินไปเลยครับ
อา ไปรบกวน ใช่ไหม อา อ้าว ครับ อ้าว เดี๋ยวนะ คือมัน มันเป็นทางแยก 2 ทาง ใช่ไหม แล้วคือ
ผมค่อยเดินไปครับ อา ผม ผมจะอธิบายยังไง เหมือนประมาณว่าตรงลานจอดรถเนี่ย มันจะเป็น พอจอด ล เสร็จปุ๊บ เราจะเห็นเนินเขาอยู่เนินหนึ่งสูง ๆ ซึ่งไอ้เนินเขาเนี้ย มันเหมือนมันบังชายหาดอยู่
ครับ ครับ อา